อืม ใช่ค่ะ เอ๊ย ยังไม่เข้า เข้ามหาลัยค่ะ เขายังมัธยมอยู่ค่ะ <giggles>
อา อ๊ะ ๆ อ๋อ ยังมัธยมอยู่แล้วยังไงคะ ต่อจากนูโวเป็นวงอะไรอะ?
อา ก็จะเป็นวงน้องค่ะ วงน้อง น้องชาย เอ๊ย ไม่ใช่วงสิ อันนั้นเขาจะเป็นศิลปินเดี่ยวอะค่ะ เอ๊ย แต่คุณอยากฟังไหมอะ ว่า ว่าลืมไปไม่รักกันมันเนื้อหาเป็นยังไง ร้องยังไง?
อ๋อ จริง ๆ เราก็อยากฟัง แต่เราเกรงใจ เรากะว่าเราจะไปขอบคุณฟังเพลงอันสุดท้ายเนี่ยแหละ แต่ว่าถ้าคุณยินดีเนี่ยเราก็ยินดีฟังน่ะค่ะ
ได้ ๆ ๆ ได้ค่ะ รู้ว่า ว่าเราเลิกกัน รู้แล้วว่าเป็นเพียงเพื่อน ฉันรู้และยังย้ำเตือนอยู่ในใจ อะไรแบบนี้ค่ะ <chuckles>
อา น่ารักจัง อะจริง ๆ คุณนี่ คุณก็ไปสมัครร้องเพลงได้นะ อันที่จริงน่ะ <laughs> แล้ว แล้ว อา ค่ะ หลังจากเพลงนี้เนาะ เพลง เพลงไหนคะที่เป็นเพลงโปรดของคุณถัดมา?
ค่ะ อ๋อ น่าจะแก่ไปเนาะ ค่ะ อา ก็จะเป็นวงน้อง ใช่ไหมคะ ก็เป็นเจ เจต เจตริน อันนี้ก็เหมือนกัน สมัยก่อนเราก็ชอบ ตอนนี้ก็เหมือนกัน ก็ไม่ได้ชอบ เหมือนกัน
อ๋อ <laughs> เข้าใจได้ค่ะ เป็นยังไงคะพี่เจ ตอนนี้เราต้องเรียกเขาพี่เจอะเนาะ เมื่อก่อน เมื่อก่อนเขาจะเป็นพี่เจของเรา ก็เป็นตลอดไป อา
ใช่ ๆ ใช่ ๆ พี่เจ ใช่ค่ะ ค่ะ ก็เป็นเพลงที่แบบว่า พอเราโตมาหน่อย พอแบบว่านูโว เขาก็ยัง ยัง ยังดังอยู่นะ แต่ว่าอาจจะแบบเป็นช่วงพัก พัก เอ่อ อัลบั้ม อะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีน้องชายเข้ามา ใช่ไหม ก็เป็น เจ เจตริน โอ้โฮ ตอนนั้นแบบว่าด้วยความที่เป็นน้องคนดังเนาะ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบว่าหน้าตาดี อะไรอย่างเงี้ย ตอนนั้นรู้สึกว่า หน้าตาดีนะตอนนั้นน่ะ แล้วก็ โอ้โฮ สาว ๆ ก็กรี๊ดกร๊าดมาก ก็ ฟ เพลงเขาก็แบบดังตั้งแต่ชุดแรกเลย แล้วเราจำได้ว่า เราชอบเพลงอยู่เพลงหนึ่งอะ ชื่อเพลงคาใจ ไม่รู้คุณเคยได้ยินไหมคะ?
อืม อา ค่ะ คาใจ อ้อ เหมือนจะเคยได้ยินนะ เพราะมันเป็นเพลงที่ดังอยู่ แต่ว่าก็อยากจะให้คุณช่วยบอก และอธิบายเนี่ยแหละค่ะว่า เขาสื่อถึงอะไรเหรอคาใจเนี่ย?
<chuckles> ใช่ ๆ